قُل لي كده، هل الضغط الاجتماعي أ بيأثّر دايمًا على مخاطراتك؟
آه طبعًا، يعني أنا بالنسبة لي ال يعني الضغط اللي بييجي لي من المجتمع بيبقى ضغط بابقى حاسس إن هو محاصرني، من كل الجهات يعني يمكن أفتكر وأنا في ثانوي كان في ضغط عليّا.
تمام. إمم.
من ضغط من من ضغط من ناحية أهلي آآ أنت لازم تذاكر علشان تبتدي تجيب مجموع عالي، عشان تخش الكلية دي فكان بادئ معايا الضغط ده من بدري أوي ومن أنا صغير.
من ناحية إيه يعني؟ إمم. إمم. آه. يعني بيأثّر الضغط الاجتماعي بيأثّر على قراراتك بمعنى أصح، إمم.
طبعًا ده أثّر عليّا بشكل كبير وبشكل ملحوظ، يعني يمكن لمّا كبرت وخلّصت الحمد لله مرحلة ثانوي ودخلت في المرحلة بتاعة الجامعة بدأ آه بدأت أتحط في ضغط تاني مختلف.
إمم.. الجامعة. إيه هو بقى؟ آه، يعني قبل كده كان الكلية مثلًا بعد كده بقى إيه ال الضغط اللي بدأت ت تحس بيه من ناحية إيه يعني؟
إن الضغط بقى بدأ ييجي لي من من صحابي آآ، من الدايرة اللي حواليّا في ال في الجامعة، بدأت تيجي من من أهلي، يعني مثلًا الضغط أول ضغط كان جاي لي في حِتّة الجامعة آآ، إنه في ناس بتنزِل تدريبات، في ناس بتنزِل تشتغل وأنا حاسس إن أنا يا دوبك بارُوح أحضَر المحاضرة في الجامعة وأرجع تاني، فبدأت
آه. إمم. إمم. آه. أيوه، يعني يقارنوك مثلًا ب ب أو أنت بتقارن نَفْسك ب ب بشباب تانية عندها وقت أكتر فبترُوح مثلًا آآ يعني تحضَر وِرش مثلًا عمل، تتدرّب في شركات، الكلام ده كان بيأثّر عليك، بيعمل عليك ضغط نَفْسي يعني؟
هو كان مش يعني هو كان بيحسّسني اللي هو إيه، أنا واقف في مكاني والناس كلّها بتجري في سباق، فأنا كنت بدأ الإحساس إنه ييجي لي إنه الدنيا دي عبارة عن Marathon وإحنا بنجري فيه واللي هيقف مكانه ده اللي هيفضَل طول عُمره واقف في مكانه، فقُلت إيه، طَب ما أبتدي أجري مع الناس، يعني ل لو بقى إيه مش عايز أحُط بقى الضغط عليَّ إنه أهلي مثلًا شايفينّي إن أنا عاطل أو و يعني ل ل برغم إن أنا لسه لسه صغيّر، إن أنا لسه في جامعة، بس أنا م عايز لا أورّي إن أنا باتقدّم مش مش
أيوه. إمم. أيوه. طَب أنت ليه طيب أنت ليه كنت بتاخُدها بالطريقة دي، يعني ليه كنت دايمًا ت ت تحُط في نَفْسك في مقارنة بينك وبين حد، ليه ما مشيتش مثلًا في طريقك كده زي ما يعني آآ آآ لأ، معظم زمايلك مثلًا بيعملوا آآ يعني كنت ليه أم بتبُص لحد مثلًا؟
عش عشان أنا م ما كنتش بابُص بمعنى كُنت بابُص بس، باحِس إن أنا، يعني زي ما قُلت لِك إنه هو ده ماراثون ف فأنا لازم أجري فيه، ب يعني ما ينفعش مثلًا عشان أنا يعني باحِس إن أنا ده بسبب إن أنا عندي، زي شغف، في الحياة إن أنا أوصل وعندي طموح، ف
امم. امم. ممكن أنت شَغفك زيادة بقى أو طموحك زيادة، زايد شويّة عن بقية اللي حواليك فأنت عشان كده كُنت بتحس بكده.
أنا آه يعني يمكن كُنت ممكن أمشي في طريقي، برغم إن أنا عندي شَغف وطموح بس، زي ما بيقولوا كده إيه النار جنب البنزين، ب بتعمل مشاكل، أنا ما ينفعش يبقى في ضغط، عليّا سواء ضغط يعني من أهلي أو من صحابي إنه بيتقدموا، وأنا عندي طموح، و وما ينفعش أقف ساكت، لأ لازم أجري.
آه. آه بالضبط. امم. يعني أنت كُنت بت بتخاف إن أنت تبان مثلًا آآ فاشل قُدام يعني عيلتك مثلًا؟
آآ يعني مش يعني باحِس إن هُم برضه إيه، بي بيذوقوني بس من تحت لتحت، طَب خلِّ بالك إنه قريبنا الفلاني دخل ما أعرفش تدريب إيه تبع شركة إيه و وكمان 6 شهور هيتخرج وهير يطلع في أمريكا ويشتغل، ف فحسيت إيه ده هو طَب ما الناس أهي وفي سني، وأنا أصلًا باروح الجامعة و وبابقى تعبان، عشان رُحت حضرت محاضرة.
آه. اهم، آه. ال آه اللي هو أنت حاسس بقى ب بتحس بقى إنك م مقصر بقى في حق نَفْسك و وإن ده بيسبب ضغط بقى عليك ويتعبك نَفْسيًا، طيّب.
آه حقيقي فعلًا ب ك ك كان يعني، ب باحِس اللي هو أ أنا فاشل أنا ما باعملش حاجة في حياتي، آآ ويمكن بقى إيه آآ بإحساسي بالذنب ده، خلاني أبتدي أخش مخاطرات كتير.
طَب امم. أيوَه. زي إيه بقى، يعني مخاطرات زي إيه؟ يعني أنت كده المخاطرة دي بتاعة ال آآ، مخاطرة الأهل بقى اللي هو كلامهم عن الناس اللي هي الناجحة أوي و واللي هي بتعمل حاجات أنت لسّه ما مش بتعملها وكده دي خلّاك برضه تخُش في إيه، في دايرة كده مش حلوة يعني. في إيه تاني ممكن اتعرّضت ليه بقى برضه ضايقك؟
آه. هو م يعني يمكن ال الموقِف اللي أنا عمري ما أنساه إن أنا بسبب إنه أهلي بقى كانوا إيه ف في في سَنة بقى لمّا دخلت خلاص على السَنة الأخيرة في الجامعة بدؤوا يزوّدوا عليّا الضغط وبدأت لمّا أشوف بقى زمايلي في الجامعة كُلّهم نزلوا تدريبات وأنا الوحيد اللي ما نزلتش تدريب، ده بقى بدأ يدفعني اللي هو أنا هانزل وهانزل تدريب يعني هانزل تدريب أيًا كانت الشركة إيه، بس هانز
آه. إمم. أيًا كان بقى مش مهم سُمعتها، شركة عالمية، شركة عادية مش مهم، المهم إنّك تعمل زيّهم وخلاص ليه، ليه عشان ترضي أهلك؟
بالضبط. لأ بس عشان ما أحسش إن أنا واقف مكاني يعني الماراثون ده أنا يعني ما باحبش أقف مكاني لأ أنا عايز أتحرك، عايز أوصل لحتة.
أها. عايز تتحرك تمام.
ويمكن خاطرت بنَفْسي يعني لمّا نزلت الشركة دي.
ت أنت خاطرت بنَفْسك ليه طيّب، علشان خاطر هي مش شركة مثلًا آآ كبيرة ومش هتضيفلك في الCV حاجة يعني والّا إيه بالضبط؟
لأ هي كانت الفرصة الوحيدة اللي أنا كنت شايفها فيها، إن أنا كنت هاتدرب في حاجة ليها علاقة بمجالي، بس ما سألتش عن الشركة.
إمم. أيوه تمام إمم إمم.
يعني مين صاحب الشركة والشركة دي أصلًا قايمة على إيه، ما يعني ما كنتش دوّرت فيها ويمكن ده اللي وقعني في مشكلة كبيرة.
إيه بقى المشكلة آه ما أنا كنت عايزة أقول لك يعني طَب وده ده ليه إيه علاقة باللي أنت فيه يعني إيه علاقته؟
آه المشكلة بقى اللي أنا وقعت فيها إن أنا الشركة دي كانت شركة عقارات، آآ وفي نَفْس الوقت الشركة دي كانت شركة آآ برضه بت آآ يعني بتقدّم آآ مساعدات في في ن استشارات ماد مالية وحاجات زي كده فما كنتش باسأل بالضبط النشاط يعني أنا خلاص كنت باتدرب في ال في المكان ده وخلاص أنا بالنسبة لي أنا كده إيه وصلت اللي أنا عايزه إن أنا باتدرب بس
أيوه. أيوه. بتدرّب وخلاص خارج م يعني خارج مجالك خالص ما كانتش في مجالك يعني.
آه إتفاجئت. لأ، لأ، كانت ليها علاقة في مجالي، يعني يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي كانت مشجّعاني إن أنا أنزل في الشركة دي، بس كانت م م مشكلتها آآ، أنا كنت باتدرّب عندهم ب في المحاسبة آآ، و ويعني فعشان كده ده كان حاجة تابعة لمجالي، فيمكن آه تمام، كانت حلوة أوي بالنسبة لي.
إمم. تمام. إمم. آه، أنت بتقول ما سألتش على صاحب الشركة، يعني هل ه اتعرّضت لمخاطر مثلًا قانونية أو حاجة؟
هو صاحب الشركة ذات نَفْسه كان بيعمل نشاط غير قانوني في الشركة ب في حتّة استشارات المالية والعقارات، هو كان مدخّلهم في بعض، بس يعني كان بعيد أوي عنّي، يعني يمكن أنا كنت شغّال في ال في الحسابات آآ، بح حسابات بسيطة جدًا ليها علاقة بالموظّفين اللي شغّالين في الشركة وخلاص. بس لمّا لقيت بقى آآ، في مشاكل قانونية بدئت تيجي للراجل ده وبدأ يتعرّض لمُساءلات قانونية، آآ، حسّيت أنا حسّيت برُعب، رُعب، رُعب شديد.
آه. إمم. يا خبر! حسابات. اهم. آه، إيه اللي حصل لك؟ طَب يعني هو الموضوع ده هيأثّر عليك مثلًا أنت، طَب أنت موظّف في الشركة عادي، أنت خُفت من إيه بالضبط؟
خُفت آآ يعني جا لي دعوة إن أنا لازم يتعمل معايا كده زي تحقيق بسيط ولمّا عملت التحقيق آه أنا كده كده عشان ما عملتش حاجة يعني ف ك كانت حاجة بعيدة عني آآ عن حتى في المجال اللي أنا كنت باتدرب فيه وكنت نازل حتى في الشركة ك كتدريب يعني مش موظف، موظف رسمي آآ بس حسيت إيه ده يعني عشان حبّة ضغط أنزل في شركة كنت ممكن أضيّع فيها مستقبلي كله علشان إيه؟
آه. إمم. تمام أيوه أيوه. أيوه آه شركة أنت ما سألتش عليها و واتسرعت يعني أنت زعلان إنك اتسرعت ونزلت في مكان زي، ده وما تعرفش سمعته إيه آآ يعني عشان ترضي نفسك وما تُقفش في آآ الماثرون اللي أنت عايز تجري فيه ده أنت حسيت إن أنت غلط؟
أ أنا حسيت آآ يعني معلش يعني الماراثون ده ما لوش أي خمسين لازمة الناس كلها اللي حواليا اللي راح اتدرب اتدرب، ما يتدرب عادي إيه المشكلة حسيت الها اللي هو يعني إيه اللي أنا عملته في نفسي ده يعني عشان أشتغل والّا أتدرب طَب ما كل حاجة بتمشي بوقتها إيه اللي يخليني أ أوّدي نفسي في في داهيّة والّا إن أنا أتعرض لموقف زي كده على إيه يعني م الدنيا مش مستاهلة.
أيوه. إمم. آه ي صحيح صحيح فعلًا. صح فعلًا إمم آآ، في بقى يعني ده ضغط وخرَجت منّه الحمد لله أكيد يعني، يعني ما حصلش حاجة وعدِّت بس أنت أكيد اتعلمت منّه حاجة يعني.
أنا اتعلمت منّه دروس كتير، آآ، يمكن أوّل درس، يعني بعد ما خلّصت، قُلت خلاص، آآ، اللي حصل، حصل، بس أنا لازم أبتدي أحُطّ حاجة مهمة جدًا، زي قانون في حياتي، ما ينفعش مثلًا، علشان إن أهلي بيبتدوا يضغطوا عليَّ إن أنا أرُوح أ أنزل تدريبات، أو إن أنا أنزل شغل، فده مش معناه إن أوّل فرصة تتفتح لي، أو إن أوّل حد يفتح لي الباب، أقوم داخل على طول من غير
إمم. اللي هو إيه، آه. امم. هو فعلًا إمم، دَخلت على طول أوّل فرصة على طول لقيتها قُدَّامك دخلت فيها، طيّب ده من ناح آه، ده من ناحية من ناحية بقى ال ال يعني الناحية اللي هي ال العَمَل أو الناحية القانونية، في بقى مخاطر تانية مثلًا صحّية برضه اتعرضت لها آآ، اللي هي برضه أثّرت عليك أوي بسبب ضغوط معيّنة، يعني لو في أي موقف ممكن تحكي لي عليه؟
بالضبط، دي مكانش تنفع تحصل. آه. آآ، يمكن فترة من الفترات أنا كنت خاطب وكنت خلاص هاتجوِّز يعني، فبدأ ييجي كده ضَغْط، ييجي من من طبعًا من أهل خطيبتي اللي هو حاول تسرّع شوية الإجراءات بتاعة الجواز، تحاول إن أنت تبتدي تجمّع نَفْسك أكتر المصاريف بتاعة الفرح، المصاريف اللي هي بتبقى موجودة.
آه. تمام. إمم. إمم. طبعًا أكيد، ده ضغوط طبعًا كل شاب بيتعرّض لها اللي هي الم الحاجات المادّية دي وبتسبّب برضه ضَغْط عليه يعني جدًا. آه، أنت كم أح كنت حاسس إن أنت مش جاهز لحاجة زي كده فلازم تبذل مجهود أكتر ع يعني علشان تحقّق لهم اللي هم عايزينه، حصل لك إيه في؟
آه. آه. ويمكن أنا كنت مُتذكِّر اللي حصل معايا في ال في الشركة والتدريب، بس آآ، كنت عايز برضه إيه، ما هو برضه الأهل برضه لمّا يزنّوا والأهل برضه ت يعني أهلي وأهلها والناس اللي حواليّا بيقولوا لي: "خلاص يا عَم أنت طوّلت في الخطوبة، طَب إيه طيب؟"، آآ، د ب ب باحس اللي هو آآ، لأ، أنا لازم أتحرّك شوية ويمكن خاطرت ب بفلوس الم يعني قُلت خلاص لأ، أنا م يعني مش هانزل شُغل تاني آآ، جنب شُغلي الأساسي لأ، أنا ممكن إيه، أحُط فلوسي وأبتدي أستثمر.
آه. إمم. إمم. أيوه، إمم. آه، حطّيت فلوسك في استثمار معيّن بقى يعني إيه اللي حصل لك، فقدْت فلوسك والّا إيه بالضبط؟
م أنا فقدتها 100% يعني يمكن بعد ما كنت هاتجوز في 6 شهور من بعد الموقف ده أنا هاتجوز بعديها بسنة، بسبب الخسارة المادية اللي أنا اتعرضت لها، وده بسبب عدم الدراسة يعني أنا دخَلت في مجال أنا مش فاهم فيه، هو مجال البورصة ي
يا خبر! إمم. يا خبر أبيض! آه. آه، وده خطر جدًا، جدًا يعني، يعني أنت كان المفروض برضه إنك يعني ما سألتش مثلًا على المجال ده، قبل ما تبتدي تُحط فلوسك فيه و وتغامر كده بيها، وخصوصًا أكيد أنت حطيت فلوسك كُلّها مرّه واحدة والَّا جزَّأتها مثلًا؟
هو هو بدأِت معايا كده بكام فيديو كده على الInstagram بواحد بيقول إن هو قد إيه كسب في اليوم ده رقم، والتاني ولقيت كتير أوي للأسف بيتكلموا عن الموضوع فقُلت لأ، الموضوع حقيقي طَب وليه لأ؟
آه. ياه! إمم، إمم، إمم.
ما أبتديش أستثمر معاهم، و وفي واحد منهم كان بيدّعي إنه هو بيك بيكسب مبالغ كبير وبيك وبيكسِّب ناس برضه معاه، وإن هو بينزّل صفقات شبه يومية، وأنا دخلت معاه الأول بجزء صغيّر وكسبت معاه في أول أسبوع، قُلت إيه ده؟!
اهم. أيوه. ما هو طمَّعك بقى أكيد، أكيد ادّاك رمى لك كده مبلغ <chuckles> جامد جدًا، عشان تطمع وتُحط فلوس أكتر.
بالفعل، وحطيت، وال وكان بيدّي، وحطيت لحد ما مرّه واحدة، ب باكلّمه وأقول له طيّب فين أنت المفروض تبعت لي النهارده الفلوس، إيه ده ما لقيتش الأكاونت بتاعه، راح فين، آآ آه ورُحت بقى أقدِّم ضده بلاغ، لقيته ساحب من ناس كتير، كارثة طبعًا.
امم، امم. أيوَه، أيوَه. خلاص، امم، لأ، كارثة طبعًا كارثة. كارثة. آه، آه كارثة كبيرة، آآ، الموقف ده بقى يعني علّمك إيه، الموقف ده بالذات؟
اتعلمت بجد بقى ولا هاخاطر بفلوس، ولا هاخاطر بصحة، لأن أنا تعبت بعديها صحيًا ونَفْسيًا، بعد ال اللي أنا واجهته ده، ف فقُلت لأ أنا م مش عشان ضغط هييجي لي سواء من أهلي والَّا، من أهل آمم خطيبتي، لأ خلاص، أنا هامشي بتو
أكيد. امم. تمشي على مهلك، قُلت لنَفْسك أنا لازم أمشي على مهلي أكيد و والأمور ت يعني، تاخد مجراها يعني هي كده، كده هي بتمشي، ف فأنت الضغوط دي يعني في حياتك أثّرِت عليك جدًا، جدًا، أكيد اتعلمت إنك تغيّر من أسلوبك خالص في الحياة.
بالضبط. أكيد ما هي الحياة بتعدّي، واليوم بيعدّي سواء بالحلو والشر، وطبعًا الحياة فيها الإتنين، فمش لازم كُلّ يوم حلو، ف لأ هو أنا لازم، يعني بعد الموقف ده أنا خلاص قُلت أنا هامشي في طريقي، ويوم ما هاوصل لحاجة فهو ده إن أنا ليّا التوقيت بتاعي أنا، ما ليش علاقة بتوقيتات الناس اللي اللي وصل إن هو غني في تمنتاش وهو عنده 18 سنة واللي عنده 19 سنة واللي عنده 50 سنة، كُل واحد مِشِي في وقته بالضبط.
امم. صح فعلًا. بالضبط. تمام، صح فعلًا، كُلّ كُلّ حاجة في وقتها، كُلّ حاجة بتعدّي وكُلّ حاجة في وقتها، آآ، أتمنى لك اللي جاي يكون أحسن بكتير، و وشكرا جدًا ليك.
أكيد طبعًا وأنا انبسطت بالكلام معاكِ.